بس الباسبور معاد استلامه كان الأربع، جيت أروح أستلمه الأربعاء، قالوا لي: "لأ، ده أنت الباسبور بتاعك ما خرجش أصلًا، فأنت كده مش هتسافر. لأن الخميس ما فيش استلام باسبورات وأنت السفر السبت، فكده خلاص أنت مش مسافر."
إمم. تمام. موقف صعب أوي، خاصةً إن سفرية دراسة، ما هياش مثلًا فسحة أو يعني حاجة عاديّة اللي هو ممكن تتأجل ما فيش مشكلة، ما تعملش مشكلة يعني. طَب، عملت إيه؟
آه. آه، لأ، دي د دراسة محددة بمدة، مدة صغيّرة جدًا. فأنا لو اتأخرت عنها مثلًا كان ممكن الباسبور يطلع بعدها بأسبوع، هي ال السفرية كلّها 3 أسابيع فأنا لو اتأخرت أسبوع، م م ضاعت السفرية كده. آه بالضبط، آه. فهُم قالوا لي: "لأ، أنت كده مش هتسافر لأنّه خلاص."
مثلًا. أنت تقريبًا ضيعت نص المدة. آه، طب إيه، ده موقف صعب أوي. ما فيش باسبور أكيد تسافر إزاي. آه، عملت إيه؟
فبَس فطبعًا آه. الباسبور طبعًا ال الباسبور اتأخر، فأنا خلاص الدنيا قفّلت في وشي خالص. أنا مش عارف أتصرّف إزاي، أنا د دماغي بقى خلاص وقفت و وبقى أنا اتضايقت جدًا. أنا شغل 6 شهور، مجهود 6 شهور ضاع في الأرض، فطبعًا يعني كان كان موقف صعب عليَّ. بس بدأت أتمالك نفسي كده وألملم نفسي شويّة. آه، لملمت نفسي شويّة وبدأت أفكّر إيه الصح اللي المفروض أعمله بقى في اللحظة دي.
إمم ياه! آه. نفسيًا طبعًا. آه، طبعًا. حلو أوي، حلو أوي. برافو عليك. عملت إيه بقى؟
آه، عملت إيه؟ رُحت م مسكت ال قعدت أبحث بقى وأدور online أدور على جوجل إزاي أقدر أتواصل مع السفارة، لدرجة تص دورت على email السفير نفسه، أنت متخيّل؟ آه، اللي هو أنا عايز أكلم السفير اللي هو أنت شُف لي حل بقى. لقيت بالصدفة إمم، بالضبط. عايز الكبير بتاع الليلة دي هنا بقى. فبس فلقيت بالصدفة إن السفارة دي، سفارة أمريكا كانت هي، إن هي بتوفر آآ، م موقع تقدر تدخل عليه. آآ، تملى لو أنت عندك مشكلة إن الفيزا بتاعتك متأخّرة.
ياه! برافو عليك والله. أنا عايز أع أعلى حد فيكم. <chuckles> <chuckles> تمام. وصلت له؟ اهم.

إمم.
بس لأ، كانت بتفرق وكنت باوصل للي عايزه في الآخر يعني، بس يعني بتأخير شويّة. يعني أنا مثلًا كنت مختار جامعة في الأوّل، اتأخرت سنة، أخدت جامعة أحسن وهكذا، فكل ده بيحصل معايا آه.
حلو أوي. بالضبط. في مقولة ب آه طبعًا، يعني هي في مقولة ب ب ب بتقول هي بتنطبق جدًا على حالتك دي، اللي هي بتقول آآ، مقولة إنجليزية بتقول: "later is better than nothing." إن أنت تيجي متأخّر، أو إن الموضوع ييجي متأخّر أفضل من لا شيء، أفضل من أن لا يأتي. آه، آه، فأنت سعيك بقى في نوع من أنواع المثابرة أكتر، نتيجة التجربة اللي أنت مريت بيها. هل أنت حاولت مثلًا تنقل ال ال ال التجربة الحيّة دي، بالدرس الإيجابي اللي أنت اتعلمته منها لحد؟ لصديق أو لأخ أو لحد قريب منّك؟
إمم. إمم. أحسن من ما ييجيش خالص، آه. إمم. بالضبط، أيوه، امم. آه، ح يعني ع ج جربتها ده بنفس الأ الموضوع بالضبط، إن أأ أنا بعد ما سافرت أنا، كان في ناس تانية مسافرة بعدي في ال في المرحلة اللي بعدي، يعني بعد كام شهر تاني، فالناس اللي كانت مسافرة دي كان في ناس منهم اتعطل الباسبور بتاعها زيي كده، كلّهم حرفيًا دخلوا يكلموني، لأن هُم سمعوا من صحابنا المشتَركين إنّه فلان ده قدر يعدل المشكلة دي وعرف يعمل الحل، وكانت دي طفرة آه، بالضبط، فك الموضوع طفرة بالنسبة لهم لإدارة المنحة كلّها، إنّه أنا عملت حاجة جديدة وحاجة فعلًا سهلت الموضوع، خلت إن إحنا نقدر نتواصل مع السفارة ونعرف إحنا فين في المو في الموقف بتاعنا عامل إزاي يعني. فبَس، فبدأت بقى أديهم الفكرة دي، أقول لهم خدوا الموقع ده، اكتب بالطريقة دي، اتواصل بالطريقة دي، ابعت في الميعاد ده علشان يردوا عليك في الميعاد ده، لأن هُم ليهم مواعيد معيّنة، فبدأت بقى أوجههم إزاي يعملوا الكلام ده، وده حقيقي بيفرق معايا حتّى فكرة التوجيه نفسها، آه، إنّه بيسهل لي أموري.
إمم. <laughs> في قدوة يا جماعة، إحنا عندنا قدوة. آه، عندنا قدوة في الموضوع ده. إمم. بصراحة عندك حق. آه. إمم. إمم. وبعدين أنت آه طبعَا. طبعًا، لإن أنت عملت ده بنفسك وفي نفس الوقت إن أنت يعني ده أنت جبت من فوق، ده أنت وصلت للسفير ويعني حليت المشكلة في وقت ضيق جدًا وتقريبًا كلّه كان نتيجة تفكيرك بس لمجرد إنّك هديت كده وقعدت تفكّر. يعني آآ، ب
بالضبط آه، ده غير إنّه آآ، بالرغم إن هي كانت ك ك حتّى نفسه بعد الموقف ما ت ما اتحل و و وقدرت أسافر وبتاع، ما زال برضه قابلتني حاجات خلتني أتضايق وما اعرفش بس كنت كل ما اقابل حاجة تضايقني أرجع أفتكر الموقف ده، وأقول بس ده أنت أنت ما صدقت، أنت هتتبطر. <chuckles> يعني هي م ما تتبطرش بقى، آه. <chuckles>
آه. صح، عندك حق. ما أنا كنت لسّه هاسألك، أنا كنت لسّه هاسألك تجربة السفر بغرض الدراسة أو العمل غير تجربة السفر ال لل للإجازات أو للترفيه أو للمتعة بس. ف فد بيكون فيها حاجات جديّة أكتر ومواقف كتير ممكن تقابلك، يعني أنت بتقول دلوقتي هل حصل حاجة زي كده مثلًا أنت خلاص رجعت فيها للموقف ده وقلت لأ، أنا هاتصرف، أنا عندي تجربة تعلمني؟
آه. إمم. حصل آه. بالضبط آه.